Allora, sì. In realtà te ne parlo volentieri perché ho avuto insomma la la fortuna, ehm, che diciamo il destino, se così vogliamo definirlo, ehm, mi fatto incontrare, ehm, la mia migliore amica, ehm, durante un'esperienza all'estero, ehm, che ho fatto quando avevo 16 anni, ho avuto la possibilità di fare insomma l'anno all'estero e sono finita in Costa Rica
Mh. <tsk> Mh. Bello. Ah.
e proprio lì ho avuto la fortuna
Bel viaggio tra l'altro. <chuckles>
Esatto. <chuckles> Ho avuto la fortuna di di incontrare lei per puro caso. Ehm, innanzitutto, uhm, è stata una casualità, ehm, insomma che che andassi in Costa Rica, nel senso che erano, insomma, uhm, era un'associazione che ci dava la possibilità di fare una lista con 10 possibili mete dove ci sarebbe piaciuto insomma, ehm, spendere l'anno. E a me mancava proprio il decimo. Sai, i primi posti erano ovviamente i più tipici, quindi Stati Uniti
Ah. Ecco, infatti ti volevo esatto, ti volevo proprio chiedere questa. Al primo posto quale c'era?
Ma guarda, come ti dicevo, i più i più gettonati, nel senso li Stati Uniti, ma semplicemente perché, sai, quasi tutti hanno il sogno, <scoffs> non so, di fare la cheerleader.
<chuckles> Ah-ah. Sì, di vedere l'America. Esatto. Sì, sì, sì.
Esatto. Quindi, appunto c'era l'America, poi c'erano appunto Nuova Zelanda, Australia, comunque tutti posti lontani, però comunque anglofoni. Quindi insomma, all'inizio mi piaceva vincere facile, no? Già partivo con con ol conoscere la lingua, un po' l'idea con l'idea del paese, eccetera. E e poi mi mancava appunto proprio il decimo e quindi così presa dal dal nome esotico dico: "Dai, scelgo Costa Riga". anche se devo n essere onesta, non sapevo neanche dove fosse ubicato, e chiaramente a 16 anni, insomma, <chuckles> diciamo che la geografia
Mh-mh. Certo. <chuckles> Incredibile questa cosa. E hanno pescato proprio quello, guarda, guarda il caso.
Esatto. E quindi la cosa divertente è stata insomma divertente per me, meno per i miei genitori, che quando poi mi mandarono la lettera insomma, ehm, da dall'associazione di dove ero stata insomma, ehm, del paese che mi era stato assegnato, ehm, leggo Costa Rica.
Selezionata, sì.